Hobilerin stresle başa çıkmana nasıl yardımcı oluyor?
Açıkçası bayağı yardımcı oluyor çünkü benim için hobi demek, eee, vaktimi güzel geçirdiğim birazcık kafamı boşalttığım bir alan oluyor.
Hımm. Yani, emm, gerçekten seni hafifleten, eee, hobilerle ilgileniyorsun o hâlde değil mi? Böyle, çok zorlayan şeyler yok yani genellikle.
Eee, genelde evet ama bazen, hani, mesela dil öğrenmek beni birazcık zorluyor ama gene de ona hobi olarak bakabiliyorum.
Ha, bu dil öğrenmek dediğin, eee, y yaşadığın ülke nedeniyle mecburen öğrenmek zorunda kaldığın bir şey mi yoksa heves olarak başladığın bir şey mi?
Ya, şöyle, yaşadığım, yani, yurt dışına taşındım ben, oranın dilini öğrenmek istiyorum yaşadığım yerin. Ama, hani, şöyle bir durum var, öğrenmeden de burada işimi, eee, bazı işlerimi halledebiliyorum ama yine de öğrenmek istiyorum. Sonuçta burada yaşadığım için buranın dilini de bilmek istiyorum. O yüzden hem böyle zorunluluk hem de hobi arasında sıkışmış bir aktivite benim için.
Anladım. Peki, bu, emm, <smacks lips> anlaşılan gerçekten, emm, kısa sürede öğrenip, eee, ilerletmek istiyorsun ama bir yandan da, eee, bir disiplin içerisinde yapmak istiyorsun. Kendini nasıl motive ediyorsun bu konuda?
Evet. E, şöyle, eee, önceden, böyle, internet üzerinden, eee, çevrimiçi dersler alıyordum. Eee, bir süre geliştiğimi fark ettim ama mesela, yeni taşındığım bir yer olduğu için de biraz da sosyalleşmek de istiyordum. Hem sosyalleşip hem de, eee, dili öğrenmek istiyordum. O yüzden kursa yazıldım. Biraz araştırdım ve burada devletin vermiş olduğu, ııı, çok güzel bir kurs buldum ve oraya kaydoldum. Haftanın 4 günü, böyle, işten sonra kursa gidiyorum. Hem benim için yoğunluk oluyor hem, eee, sosyalleşmemi sağlıyor hem de bir yandan da dil öğreniyorum, diyebilirim.
Peki. Hı hı. A! Anladım. Bu da çok güzel. Sosyalleşiyor olman çok iyi çünkü hem dil öğreniyorsun hem de dili pratik yapabilecek, eee, kişilerle de birlikte öğreniyorsun. Çünkü dijitalde ekran karşısında ya da bir uygulama yoluyla öğrendiğinde daha tek başına, eee, kalabiliyor insan.
Evet. Kesinlikle, kesinlikle.
Değil mi? Peki, eee, bu dili ilk öğrenmek zorunda kaldığın, yani, daha doğrusu bu yeni dili öğrenmek zorunda kaldığın ilk anı hatırlıyor musun? Yani, şöyle, ilk anlamadığın bir cümleyi, eee, duyduğunda, eee, hissettiğin sıkıntı nasıl bir şeydi? Yani, o mutlaka biraz korkutmuştur. Kimliğinin bir kısmını kaybetme hissi gibi mi, yoksa yolunu kaybedecekmişsin gibi bir his verdi mi sana?
Hı hı. Tabii. E, şöyle, kimliğimi kaybetme hissi değil, eee, çünkü ben aslında öğrenmek istiyorum. Öğrendiğimde de kimliğimden kopacağımı düşünmüyorum ama, e, kendimi ifade edemediğim zaman, eee, tabii ki canım sıkılıyor. Mesela en basitinden doktora gideceğim diyelim. Nasıl anlaşacağım, yani, uygulamadan, eee, böyle, çeviri uygulamalarını kullanıp doktora göstermek ne kadar kendini ifade edebilirsin? O yönden mesela beni birazcık strese sokuyordu. "Eee, öğrenip niye neden kendi derdimi anlatamıyorum güzel bir şekilde?" diyerek hadi, eee, öğreneyim artık diye beni tetikledim kendimi açıkçası.
Evet. Hıı. Hıı, çok güzel. Peki, sen dili öğrenirken, emm, gerçekten bir keyif alıyor musun? Yoksa her öğrendiğin yeni kelimeyle beraber kendini test ediyor gibi hissediyor musun? Yani, hobiler bazen içsel bir yarışa da dönüşebiliyor, onu merak ediyorum sende de öyle oldu mu diye.
Hı hı. Eee, açıkçası dönem dönem değişiyor, eee, sabit bir şekilde bu dil iç dil öğrenmekten bahsediyorum. Eee, bazen gerçekten, böyle, çok hevesli oluyorum. "Hadi, eee, kursun yanında dersler alayım, e, çevrimiçi konuşmamı da pratik yapayım, fazlaca geliştireyim, bir yandan kitap okuyayım." diyorum, eee, ve, eee, normalde ben aşırı kitap okuya okumuyorum ve bunun çekiyorum, okumam gerektiğini de biliyorum ama mesela bunu belki yeni bir dil öğrenerek kırabilirim, eee, okuma alışkanlığımı düzene sokup artırabilirim diye baktım ve kitap okumaya başladım öğrendiğim dilde. Evet, ve bu beni çok motive etti açıkçası ve, eee, böyle, okuduğumda anladığımı da görünce daha da bir motive oldum ve daha severek yapmaya başladım.
Hı hı. Tabii. Hıı. Hı hı. Hı A! Çok güzel. Yani, bir hobi, arkasından başka bir hobiyi getirdi.
Kesinlikle. <chuckles>
Çok güzel. Peki, eee, daha önce hiç olmamış mıydı öyle çok fazla kitap okuma alışkanlığın yoksa, eee, bir şey mi olmuştu internetle beraber, eee, oluyor insanlarda bir, eee, boşluk oluyor ya da ara vermek zorunda kalıyorsun. Onun gibi miydi?
Eee, yok maalesef, hani, küçüklüğümden beri, böyle, zorla okuyordum. Hep, böyle, kitap gidip kitap almayı çok seviyorum mesela, alıyorum, okuyacağım diye alıyorum her kitabı da. Belki bu kitapla gerçekten, eee, sevmeye başlarım diye, okumayı sevmeye başlarım diye alıyorum. Alıyorum, alıyorum, hatta benim bir tane kitabım var. Benimle birlikte bütün seyahatlerime geldi yıllardır. Hep okuyacağım okuyacağım, bitireceğim diye arka artık arkadaşlarıma şey diyorum, bitse bile bu benimle seyahatlere gelmeye devam edecek diyorum. <chuckles> Sizden fazla ülke gezdi falan diyorum, böyle. O şekilde.
Hımm. Ha. Hay Allah. <laughs> Hay Allah. <laughs> Yani, şöyle olabilir belki, emm, <smacks lips> yani, emm, hep eksiklikmiş gibi anlatılır ve genelde biraz utanılır böyles şeyleri söylemeye. Hani, okuma isteksizliği, eee, tembellikten kaynaklanıyormuş gibi ya da kültüre karşı olmaktan kaynaklanıyormuş gibi geliyor ama bazen de yanlış eşleşmeler de olabiliyor. Senin öyle bir arayışın olmuş herhâlde ya da duygusal doygunluk olabiliyor bazen de gerçekten hikayeleri belki seviyorsun ya da belki başka sanatla, müzikle, filmle doygunluk hissediyorsun ve, hani, okuma eksik kalıyor olabilir aslında. Bu da gayet normal.
Evet. Evet. Hı hı. Olabilir ama aslında okuduğumda da kendimi iyi hissediyorum, sadece bence onu düzene sokamıyorum çünkü ben normalde sporla da uğraşıyorum, hobi olarak da yapıyorum bunu ve mesela spor yaparken bunu bir düzene sokuyorum. Haftada atıyorum 3 gün, 4 gün yapacağım diyorum ya da padel oynayacaksam arkadaşlarımla haftada 1 mutlaka ayarlıyorum. Kitap için de diyorum ki en azından yatmadan önce bis 10 sayfa okuyayım, o şekilde bir düzene girsin ama bir türlü olmuyor. Niye bilmiyorum.
Hıı. Hıı. Hıı. Evet. Eee, belki dikkat eksikliği olabilir. Bazen insanlarda olabiliyor, yani, duygusal bir bağ kuramamak da olabilir ama bütün kitaplarla oluyorsa bu, eee, orada belki dikkat eksikliği olabilir ya da bilgi birazcık, emm, hız çağına dönüştü bilgi almak. Belki telefonun ekranının çok etkisi olabilir, çok yavaş geliyor artık kitaplar. Bu bu kapsamda artık şey olabilir aslında Bir de yaşla beraber gözlerde bozukluk oluyor ve insanlar bundan dolayı da çok sıkıntı yaşıyor. Eee, e-kitaplar var, a, şey e-kitap okuyucular aslında bu konuda çok, ııı, kullanıcı dostu olabiliyorlar ama senin belli ki çok fazla da hobin var. Spor dedin.. <chuckles> Eee, biraz bundan bahseder misin? Sporda en çok neyi seviyorsun ve düzenli yapabiliyor musun?
Olabilir. Olabilir Evet. <chuckles> E evet, evet. <chuckles> Evet. Eee, sporu çok düzenli yapıyorum, ben de ş yani, şaşırmıyorum kendime aslında küçüklüğümden beri spor ya sporla büyüdüm ben. Eee, ama, hani, zamanla, ııı, spor çeşitlerim değişti, öyle söyleyeyim. Mesela küçükken basket oynuyordum ve belli bir sakatlık geçirdim. O yüzden onu bırakmak zorunda kaldım ama, hani, ııı, ben sakatlık geçirdim, spor yapmayacağım diye değil, yapabildiğim sporlara yönelmeye başladım ve zamanla bunlar gerçekten evrilerek değişmeye başladı. Mesela şimdi, ııı, İspanya'ya taşındım. İspanya'da da padel diye bir spor var, çok meşhur. Tenise benziyor. Eee, ona merak saldım ve, eee, yapabildiğimi gördüğümde, eee, devam ettim. Aynı zamanda sosyalleşmemi de sağlıyor 4 kişi oynandığı için şu anda ona ve egzersize merak salmış durumdayım.
Hımm. Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Evet. A! Çok güzel, gerçekten, eee, keyif verici gibi görünüyor. Eee, peki, bunu herhâlde, emm, dille, öğrenme hobinle de dengeleyebiliyorsun değil mi? Yani, ona biraz vakit ayırıyorsun, öbürüne bi biraz vakit ayırıyorsun. Peki Hıh.
Kes kesinlikle. Yani Hı hı, yani, şöyle oluyor çok yoğun oluyorum gerçekten ama bunu düzene soktuğunda çünkü bir yandan da çalışıyorum. İşte, sabah egzersizimi yapmaya gidiyorum. Çalışıyorum akşam kursuma gidiyorum. Hafta sonunu da padele ayırıyorum. O şekilde bölmüş durumdayım.
Hımm. Hı hı. Hımm. Peki, şöyle bir şey merak ediyorum. Emm, zor bir dönemdeyken, eee, insanlar hobiye sarılabiliyorlar. Aaa, zor dönemlerde hobiler bir kurtarıcı olabiliyor. Eee, senin için böyle bir şey oldu mu? Çok zor zamanlarında hobiler, eee, seni gerçekten çok rahatlattı mı? Terapi gibi geldi mi? Yoksa tam tersine zihnin, eee, hobiyle uğraşırken es o sıkıntıyla yüzleşme gibi bir, eee, durumda oldu mu? Ne dersin?
Evet. Şöyle, çok aşırı, böyle, eee, sıkıntılı bir dönemim olmadı Allah için ama, eee, şöyle bir şey olmuştu, mesela, eee, Türkiye'ye gitmiştim. Uzun bir süreliğine gitmiştim, böyle, 6 ay orada kalacaktım ve yaşadığım yer küçük bir yerdi. Eee, ya, sıkılma ihtimalim birazcık yüksekti açıkçası. Ne yapacağım, ne edeceğim derken, e, ben bir hobi bulayım dedim. Eee, çok yakında da, böyle, yeni bir at çiftliği açılmıştı. Eee, günlerim de boştu. Böyle, hafta içi gidiyordum, ata biniyordum. Eee, bu bu yaklaşık Evet, 1-2 ay boyunca bunu yaptım. Ben doğada vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Böyle, biraz Evet, ormanın içinde bir yerdi. Orada mesela her sabah gidip birazcık ata biniyordum açıkçası ve bu beni, ııı, orada Türkiye'de geçirdiğim sürede, eee, sıkılma şeyimden, hani, "Ne yapacağım orada?" telaşından beni kurtarmıştı, tam tersi çok pozitif geçmişti.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O, ne güzel. Hımm. Hımm. Peki, eee, hobilerde senin, eee, şöyle bir şeyin var mı? Hem doğayı da seviyorsun, sosyalleşmeyi de seviyorsun ve gördüğüm kadarıyla fiziksel olanları, aaa, s daha çok seviyorsun sanki. Bunun acaba sebebi tam olarak ne olabilir? Yani, eee, bedenini, eee, sporla rahatlatmak mı acaba iyi geliyor, yoksa, eee, yaratıcı olan şeyler sana daha mı uzak geliyor?
Evet. Hı hı. Doğru. Eee, şöyle, aslında, eee, ben önceden satranç da oynuyordum çok yoğun bir şekilde. <chuckles> Evet, yani, t bayağı turnuvalara falan katılmıştım Türkiye'de. Eee, çok yoğun oynuyordum ama mesela o bende bir süre sonra bunaltmaya geçmişti. Eee, o yüzden bence, eee, nedeni şu, çok fazla yoğun bir şekilde yaptığım için bir şeyden sonra Mesela şu anda o hatamı gördüğüm için daha dengeli gidiyorum. Eee, bir hobi yapacak olsam, sakin bir hobi yapacak olsam da her gün değil ya da, böyle, beni bunaltacak şekilde değil de istediğim zamanlar veya haftada 3 kere kendimi çok bunaltmayacak şekilde yaptığımda o hobimden daha keyif alıyorum. O hatayı da bir daha tekrarlamıyorum, açıkçası.
Ha, bak şimdi. <chuckles> Hımm. Hımm. Hımm. Evet, o da iyi oluyor aslında, değil mi? Emm, yani, çok fazla, eee, hobin olmuş belli ki, oluyor da ayrıca, hani, bu hobi sahibi olmak da biraz hobi gibi sanki, değil mi, senin için? Eee, sanki kafandaki bir ses, eee, "Bir şey yap, boş durma, eee, verimli uğraşlar, eee, üret." gibi bir s bir şey sanki yapıyor. Eee, ama şöyle de bir şey oluyor mu, merak ediyorum, bunu her uğraş heb farklı bir parça, farklı bir yön açıyor mu sende? Yani, ımm, farklı yönlere doğru gidiyor ya her bir uğraş, mesela bir tanesinde atlarla, hayvanlarla, doğayla ilgili bir şey olurken birinde daha bireysel oluyorsun, birinde daha sosyal oluyorsun.
Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet.
Bu konuda ne düşünüyorsun?
Eee, bence çok etkisi var. Mesela ben normalde birazcık çekingen bir insanım, ııı, ama sosyalleşmeyi de seven bir insanım ama, böyle, ilk adımı ben atmam genelde. Ama şöyle bir şey oldu. Mesela burada padele başlayınca padel 4 kişi oynanıyor ve be benim sürekli birilerini bulmam gerekiyor. Bu da, ııı, aslında zor çünkü insanlar çalışıyor, aynı saate denk getirmek, 4 kişiyi, eee, aynı güne denk getirmek birazcık zor oluyor ve, hani, eee, seviyene göre de birini bulman gerekiyor. O yüzden bir tık zorlaşıyor, ııı, bu sporu yapmam ama yapmak da istiyorum. O yüzden mesela, böyle, birisiyle tanıştığımda hem bir muhabbet açılıyor ya da beni arkadaşım, ııı, diyor ki bak, şu arkadaşım padel oynuyor diyor, beni biriyle tanıştırıyor. Biraz daha, ııı, dışa dönük olmaya başladım. Mesela önceden dedim ya, satrançla, eee, ilgileniyordum, bunlar tek başına yapılan bir şey. Şu anda biraz daha çevreye açılmış bulunuyorum. Böyle, daha bir, eee, kendimle barışık, daha, ııı, özgüvenli diyeyim, hani, o şekilde yaklaşabiliyorum.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hıı. Evet. Hıı. Hı hı. Hıı. Peki, eğer hiç hobin olmasaydı, hiç, eee, işin dışında başka bir şey yapmasaydın sence nasıl biri olurdu içindeki kişi?
Ve bence çok bunalırdım, çok evet, hani, depresyona demeyeyim ama, eee, çünkü ben normalde evde vakit geçirmeyi de çok seviyorum bu arada. Tamam, hobilerim var, çok yoğun geçiyor ama ben kendime vakit ayırmayı da seven bir insanım. Evde hiçbir şey yapmadan durmayı da seviyorum ama bunun sürekli devamlılığı, ııı, beni çok zorlar diye düşünüyorum. Mesela 1 haftadır çok yoğunum, hani, iş görüşmelerim var, işim yoğun, eee, bir sürü şeyle uğraşıyorum. Çok fazla spora gidemedim, aksattım. Diyorum ki mesela, "Yarın eski rutinime geri dönüyorum." Hani, eee, bir an önce, eee, hobilerimi yerine getirmeye çalışıyorum.
Öyle mi? Hı hı. Hıı. Hıı, yani, eee, aslında, emm, hayatla başa çıkmanda, eee, çok işe yarayan bir şey senin hobilerin. Yani, bazen bazı insanlar kendi sessizliklerine, eee, katlanamazlar ya da hayatın üstlerine gelmesine dayanamazlar aslında bu belki de herkes için geçerli. Eee, peki, peki, yeni bir hobiye doğru, eee, bir şeyin var mı, eee, yelkenini açtın mı ya da aklında birtakım fikirler var mı? Eee, ne dersin?
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Şöyle, ben seyahat etmeyi çok seviyorum, bunu da hobi olarak görüyorum. Aslında önceden yaptığım bir şeydi ama dediğim gibi şimdi yeni bir yere taşındım, eee, kurs öğre kursa gidiyorum, çalışıyorum, spor yapıyorum. Seyahate çok fazla vaktim kalmıyor. Yeniden onu canlandırmak istiyorum açıkçası. Hani, biraz daha işlerimi azaltıp, eee, biraz daha o yönde seyahat ederek, eee, kendimi biraz daha motive etmek istiyorum.
Evet. Ay, çok güzel. Yani, seyahat gerçekten, emm, sosyalleşmenin, eee, dünyanın tadını çıkarmanın, eee, hayata iyimser bakmanın en güzel yollarından biri. Çok güzel bir sohbet oldu bu.
Kesinlikle. Benim için de öyleydi, çok keyif aldım.
Ben de öyle, çok teşekkür ederim benimle paylaştığın için.
Ben teşekkür ederim, görüşürüz.
Görüşmek üzere.